คือเรารู้สึกว่าเงื่อนไขอะ มันทำให้เงื่อนไขมันยาก แล้วมันก็เลยลุ้นไง ว่าแบบ ว่ามันจะได้ไหม มัน มีเวลา ใช่ มีเวลาแค่ 2 วัน 1 คืนกับเพื่อนร่วมงานในแผนกอะ คือมี 10 คน มี 10 ครอบครัวที่จะต้องไปแบบ ไปอยู่กับเขา ไปแบบทำให้เขาเห็นว่าเราก็ลำบาก หรือว่าไปเห็น คือหนังพยายามที่จะให้เห็นชีวิตของแต่ละครอบครัวเนาะ คือมันก็ดูแบบ จะรอดไหมนะ มันจะแบบว่า เขาเรียกอะไร มันจะได้โบนัสไหม แล้วถ้าไม่ได้นางเอกจะทำยังไงต่อไป อย่างเงี้ย มัน
คุณจะขอได้ไหม อืม ค่ะ เออ นั่นน่ะสิ มันก็ทำให้เราลุ้นไปด้วยอะเนาะ
ใช่ ใช่ แต่คือเราชอบหนังที่แบบเอาความเป็นจริงมาเนาะ เพราะหนังอะไม่ได้แฟนทาซีเลย แต่แค่เล่าชีวิตความเป็นจริงของคนคนหนึ่งที่แบบ
มันก็จริงมากเลยเนาะ
ใช่ ของชนชั้นกลางที่แบบว่า ถ้าชนชั้นกลางค่อนไปล่างนะ ถ้าเราเข้าใจอะใน ในแบบ ในนั่นนะ ก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบ อ มัน มันติดขัดอะไรบ้าง ทุกคนหวังกับโบนัสไว้มากแค่ไหน เงินเดือนแต่ละเดือนมันไม่ได้พอใช้ขนาดนั้น อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม ใช่ มันไม่ใช่แค่ ค เราคนเดียวที่หวังอะเนาะ
ใช่ ก็ ก็ชอบเรื่องเนี้ย ก็เลยแบบรู้สึกว่า เออ เนี่ย มันคือการค้นพบหนัง เพราะเรามีเวลาไง
อืม หนังใหม่ ๆ จริง ๆ เพราะว่า พอเรามีเวลามาก เราอยากจะดูอะไรเราก็ดู ทำให้แบบว่ามันมีหนังมากมายเลยเนาะที่แบบมาผ่านหูผ่านตาเราไปแล้ว อย่างเงี้ย แสดงว่าเคยดูหนังเยอะมากเลยอะสิคะ อย่างเงี้ย
ใช่ เราก็รู้สึกว่า อืม ใช่ ในช่วงนั้นก็ดูนะ ก็ไป ไปหลาย ไปหลายประเทศอยู่ ไปแบบหนังปากี หนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนังแบบหนังญี่ปุ่น หนังอะไร ก็ไป ไปเรื่อย ก็คือไปหมดอะ
โอ้ สำรวจไปหมด โอ้ ไม่ ไม่ คน แสดงว่าเป็นคนที่มีความแบบว่าสมองเปิดมาก หัวเปิด ดูได้หมด
อา ใช่ แต่บางเรื่องก็ดูไม่ลืมเรื่องนะ ก็ไม่เข้าใจ อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ชอบดูหนังอินเดียอยู่นะ อินเดียก็สนุก <chuckles>
เป็นยังไงหนังอินเดีย?
หนังอินเดียเนี่ยเขาจะมีความ เขาเรียกอะไร หนังอินเดียเนี่ยเขามีหนัง หนังที่สนุกก็คือสนุกไปเลย หมายความว่าแบบว่าเป็นแบบ
เขาจะเต้นกัน <chuckles> มันคือ คือส่วนใหญ่ที่เห็นอะเนาะ
level เดียวกับ hollywood ก็มี level เดียวกับ hollywood ก็มี แต่หนังที่ หนังที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ หนังที่เป็นสไตล์แบบเต้นแบบตามหา หรือว่าไซไฟ คือ หนังเขามันจะมีความเหนือ ธรรมชาติ สุด ๆ
อา มันเหนือ ธรรม ชาติ จนทำให้เราแบบ อ๋อ มัน มันสนุกเพราะ อย่างงี้นี่เองหรือเปล่าคะ ว่าแบบว่า เขาเต้นกันไปทั่วเมืองแล้วอะ กว่าที่จะค้นพบกับนางเอกอะ
ใช่ มันก็สนุก ใช่